Ah, oo naman. Siguro 'wag na mag-cater. <chuckles> Oo. ayun ang pinakatipid, tapos sa bahay na lang gawin. Pero 'yun nga 'no kasi medyo masikip dati yung tinutuluyan namin tapos hindi ko din talaga feel dun ayan talagang kailangan namin kumuha ng resort. So ayon hindi pa rin siya ano, eh, ah, parang hindi ko na rin dun sa nabawas na 20K hanggang dun na lang 'yon be. Kasi siyempre yun na yun, eh, nakatipid ka na dun na dapat, ah, 70K magagastos mo pero dahil nga na na ako'y nagluto 50K na lang 'yong naga nagastos. So yun, yun na yung pinakatipid dun.
<laughs> Yun nga, ah, true. Hmm, kaya. Hmm.